Ai, eu fique eu fiquei chateada, mas eu sou o tipo de pessoa que deixa pra lá, sabe. Eu, eh, eu continuo tratando a pessoa do mesmo jeito, eh, finjo que nada aconteceu e deixo pra lá, só que eu não confio mais, sabe, na pessoa. Eu vou tratar do mesmo jeito, né, não vou destratar a pessoa, não vou ir tirar eh, a menos que seja É, não vou tirar satisfação, a menos que seja um uma um boato ou uma fofoca muito séria, que cause problemas com outras pessoas, eu vou deixar pra lá, eu não vou falar nada. E foi isso que eu fiz, deixei pra lá, hã, mas assim, não era uma pessoa que eu poderia chegar e ia e pedir ajuda, né. Rela e eh, relacionado ao comportamento e às atitudes da minha mãe. E eu tinha medo também de compartilhar com com o pastor, porque, assim, eu gostava dele, mas eu não sabia até que ponto que eu poderia compartilhar com ele, sabe. Porque eu ficava pensando: "E se ele conta pra família dele isso, uma coisa tão pessoal, né, uma coisa tão particular.". Aham. E aí eu não tinha isso, porque eu sem
Uhum. Certo. Satisfação, uhum. Uhum. Entendi. Da tua mãe? Uhum. Entendi. Íntima, certo. Uhum. E esse pastor também é assim, desculpa, esse pastor ele nunca, assim, tentou, eh, até interceder pela sua mãe, tentar conversar com você, te orientar, nunca tocou no assim, no assunto?